Ừm.
Ờ. Thì đấy, thế đã ổn rồi. Thế thì đến, à, nhận vừa nãy là bạn cũng là lo lắng đúng không? Thế thì bạn luyện những bước của thói quen cần áp đấy, có bắt đầu, gọi là, ừ, đứng trước gương bạn tiếp tục có những sơ qua những cái ý tưởng của cái buổi chính thức để phần nào ơ, ví dụ xét duyệt cái phần nào bạn trình bày rõ ràng hơn, là cái nào mà cần đưa ra cái số liệu. Thì khi mà luyện tập trước như thế nha, thì cái việc mà luyện nói nó cũng trơn tru hơn mà, đúng không? Và bạn cũng có thể là biết được là đối phương sẽ phản ứng như thế nào trong cái cuộc họp như thế. Thì khi ấy là bạn cũng sẽ có một cái phản ứng nó cũng phù hợp, nó cũng cụ thể hơn ấy.
Ừm. Ừm, đồng ý. Đồng ý. Ừm. Hợp lý, hợp lý. Đúng rồi. Ờ, có lẽ là cần phải chuẩn bị rất là chi tiết, à, ở các con số á, khi mà mình muốn thuyết phục người ta về ngân sách.
Ừm, ừm. Thì đấy. Đúng rồi. Thì đấy, là cái phần nội dung là bạn sẽ cần là chuẩn bị chi tiết này. Rồi xong đó là cái phần mà luyện nói đấy thì bạn cũng có thể là luyện tập trước cho nó ổn ấy. Với lại một cái nữa mà mình cũng có thể là gợi ý cho bạn ấy, đó chính là trước cái buổi mà diễn ra ấy, thì bạn có thể là thực hiện những cái kỹ thuật để giúp cho bạn là giảm lo lắng trước. Tại vì khi mà bạn bình tĩnh và tự tin với lại nói trước đám đông như thế, thì nó cũng sẽ là đạt được cái hiệu suất nó tốt hơn mà, đúng không? Thì bạn có thể là tập thở sâu bằng cái kỹ thuật là 4-7-8 cũng được. Khi ấy là bạn sẽ bước vào phòng họp rồi xong đó là trình bày nội dung thật là rõ ràng, mạch lạc thì cũng sẽ giúp cho người ta cũng dễ hiểu hơn ấy.
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ờ. Hay quá, hay quá. Đúng rồi, mình sẽ cần phải t là luyện tập về hơi thở vừa là để bình tĩnh mà vừa là còn là để, ờ, nói nó hợp lý hơn, thuyết phục hơn.
Ừm, ừm. Đúng rồi á.
Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều về những lời khuyên của bạn nhá.
Ờ. Ừm, thì mình cũng hi vọng là bạn có thể là hoàn thành tốt buổi họp này.